Alors, je voulais te parler de ma relation, ma relation de vie
D'accord.
c'est, je vis avec, heu, avec, heu, avec un un garçon depuis depuis plusieurs années et je m'entends vraiment bien, heu, avec lui
Mmh.
heu et heu, pourtant j'ai parfois l'impression de prendre un petit peu, un petit peu, même un petit peu beaucoup, de place. Heu, je suis assez, heu, enfin chin heu, tu vas voir, c'est quelque chose d'assez bizarre parce qu'à la fois, j'ai pas envie de le décevoir. C'est-à-dire que, quand il va me dire, heu, ça a été le cas, heu, cette semaine, heu, heu, voilà, heu, on doit choisir un papier peint pour faire, heu, pour faire un pan de mur dans dans une chambre, heu, entre tel tel tel papier et tel papier, ben ça sera le papier qu'il choisira lui et moi je, hem, je dis rien. C'est-à-dire que je vais lui faire plaisir, heu, mais, comparativement à cela, heu, j je je je prends beaucoup de place, c'est-à-dire que je je je je dis beaucoup, je je je suis je suis l'intello du couple quelque part, si tu vois ce que je veux dire. Et heu, heu
D'accord. OK, je vois.
j'ai chaque fois qu'il qu'il me dit qu'il me dit quelque chose, j'ai toujours j'ai toujours, heu, besoin enfin, j'ai souvent besoin d'in d'intellectualiser ce qu'il me dit, voilà. Ce qui peut être très énervant pour l'autre, j'en ai j'en ai conscience. Parce que ça se fait presque automatiquement chez moi et c'est pas forcément, heu, c'est pas forcément la meilleure chose à faire et parfois, j'ai l'impression de zapper ce qu'il me dit vraiment
D'accord. Ouais. Mmh.
parce que je relance la conversation sur quelque chose que je dis, non pas pour avoir raison, mais uniquement pour, heu, pour pour ou pour une joute gentille ou pour, heu, pour dire ce que je pense, mais j'ai l'impression que parfois, que ça efface ce qu'il, heu, ce qu'il me dit. Je sais pas si ja je je suis clair dans ce que je te dis?
Mmh mh. Mmh mh. Si, si, je comprends. Je comprends très bien ce que tu as dit là. Je comprends, en tout cas, c'est une une bonne question que tu te poses et une problématique qui est importante de creuser, pour savoir en effet, heu et heu, un pi un petit peu pouvoir te rendre compte de de la relation et de son degré d'authenticité et de pouvoir en en même temps, heu, améliorer l'harmonie, hein, puisque, c'est ce qu'on cherche dans une relation, de que l'harmonie elle soit-elle soit parfaite, à idéale ou du moins optimisée. Et en fait, je comprends que vu que tu es quelqu'un qui intellectualise beaucoup, donc et donc, heu, peut-être plus verbal, tu as envie, de de de choisir les bons mots, tu as envie de faire en sorte que, heu que lorsque lorsqu'il te dit quelque chose, tu lui montres que tu as compris et inversement tu vas tu t'attends à ce qu'il te montre qu'il a bien compris ce que tu veux dire, et tu te rends compte que, heu, en fait, c d'après ce que j'ai compris et tu te rends compte que, des fois en fait, heu, cette habitude que tu as d'intellectualiser, comme tu dis, en fait, parfois il y a des choses simples qu'il te dit, que tu n'arrives pas à recevoir ou que tu a as le sentiment que peut-être tu les tu les reçois pas complètement comme tu devrais en fait, c'est ça que que tu veux dire?
C c c'est à peu près ça en fait, ouais, là, tu m'as bien heu, tu tu tu as bien vu le truc c'est c'est que j'ai j'ai j'ai et j'ai tellement peur maintenant, enfin en en n'en parlant, hein, heu, que finalement chaque fois que je rajoute des mots à ce qu'il a dit, j'écrase complètement ce qu'il a dit précédemment donc je je minimise ce et j'ai l'impression et et c'est pas une impression, parfois, j'ai l'impression que, ben heu, heu, j'ai je j j'ai l'impression qu'il qu'il qu'il doit se dire: «Il m'écoute pas. En fait, il il écoute pas» ou «Il valide pas naturellement, simplement, ce que je lui dis». C'est ça en fait, je pense, qui doit lui manquer, c'est le le fait de valider tout simplement ce ce qu'il me dit. Pss ch j'ai j'ai beaucoup de mal à faire à être comme ça en définitive.
Oui. Ouais. Mmh mh. Ouais. Je comprends. OK, donc, en fait, heu, en termes, heu, du fait d'être d'accord, je suppose, enfin, j'ose comprendre que, heu, si tu devais faire u une balance du nombre de fois où il dit quelque chose et ti oui où tu es d'accord avec lui et tu lui dis clairement: «Oui, c'est vrai, je suis d'accord» et le nombre de fois où, heu, tu as en fait, heu, tu, heu, lances une réflexion ou un sujet, u une réflexion dans le sens de, vraiment d'une réflexion, le fait de réfléchir, hein, je parle de pas d'une réflexion <chuckles> de d'un d'une réponse, heu, tu lances en fait, heu, u une approche différente, ou tu rajoutes comme tu dis ton ton grain de sel ou tu tu as le sentiment que tu en rajoutes et peut-être, on dirait que tu as le sentiment que, peut-être, tu dilues le message de ce qu'il a voulu dire, et tu te demandes en fait, si du coup, de son point de vue, il comprend qu'il a été entendu, et donc, là c'est la question, tu te demandes: «Est-ce que finalement cette habitude-là fait qu'il se sent entendu, il se sent compris?» puisque, la plupart du temps, soit tu es d'accord avec lui, mais du coup, tu rajoutes quelque chose en plus, soit tu es d'accord avec lui, mais tu dis jamais: «Oui, heu, c'est vrai, j je suis d'accord.», tu vois? C j j j'ose comprendre que c'est ça ta situation, si j'ai bien décrit.
Oui. Tu as absolument raison parce que je suis le roi du «Oui, mais» quelque part. C'est c'est ça serait tellement plus simple d'être le roi du «Oui», mais je suis le roi du «Oui, mais», heu, mais c'est pas c'est et quand je dis: «Oui, mais», heu, et c'est là où c'est c'est très très très bizarre, c'est que je ne veux pas dire: «Oui, mais tu as tort», c'est: «Oui, mais il existe une autre voie à ce que tu viens de dire. C'est pas que je te donne tort, c'est que je trouve que, voilà, on peut ouvrir davantage à ça. On peut ouvrir davantage en prenant tel chemin ou alors tel chemin». Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre?
Et oui. Ah oui. Ouais, mmh. Mmh mh. Oui, oui. En fait, je comprends très bien. En fait, heu, ce qu'il se passe, c'est que principalement, tu as une approche philosophique de la communication et donc, heu, lorsque tu parles avec lui et qu'il te dit quelque chose, tu as envie d'approfondir et d'éclaircir, d'étayer, tu vois? Il y a une, heu, une stratégie enfin plutôt une habitude, pas vraiment une stratégie, c'est plutôt une habitude, le une volonté de vouloir, heu, faire que le la vérité puisse jaillir de la de la conversation. Et du coup, je pense que ça part d'une bonne, heu, intention à mon avis, d'après ce que j'entends. C'est en effet mais c'est vrai que peut-être, parfois, sur des choses simples, heu, ça il est possible qu'ils se sentent, heu, hem, comme tu dis, heu, heu, un peu en position d'infériorité juste sur le plan verbal à cause de cette tendance-là, et donc c'est vrai que, heu, c'est une bonne approche de se dire: «Ce serait intéressant d'essayer de, heu, de modérer un peu ça ou d'essayer de de t'observer en fait, heu, pour voir» et puis sinon, de discuter avec lui de cette, heu, de ça en fait. C'est vrai que ça fait un peu une discussion à part sur une discussion, <chuckles> mais heu
Mmh. Je crois q <chuckles> J je crois qu'en fait, tu as tu as tu as dit le bon mot en d d en donnant le mot modération, je pense qu'il faudrait que je me modère. Il faudrait simplement que j'arrête un petit peu, que je respire, que j'ai un moment de respiration pour tout simplement valider, heu, ce qu'il me dit et heu, en faire acte, heu et et et et j'aimerais savoir pourquoi il faut que je reparte derrière? Alors, intellectualiser, c'est bien joli, mais si ça menait forcément, heu, heu, au bout de la conversation naturellement et qu'il me dise: «Mais» ou, heu, enfin qu'il me dise, heu: «Effectivement, tu as raison», enfin dans l'absolu bien sûr sans sans sans le verbaliser, mais que, si si ce que je lui disais était réellement nécessaire, là, je suis d'accord, mais je pourrais très bien m'en passer en définitive, je pourrais très bien ne pas verbaliser, ne pas donner suite à ce qu'il me dit
Mmh mh.
tu vois?
Tout à fait, t tout à fait et en fait, c'est c'est là où, heu, je pense ça va être un entraînement et puis, heu, heu de vraiment de tester, de voir comment t tu te sens aussi, puisque, hem, naturellement tu as envie de t'exprimer, je pense que c'est une de tes motivations, tu vois, une des un des moyens que tu as qui est important pour toi de de de faire savoir ce que tu penses, tu vois, et partager ce que tu ressens, tu vois? C'est une c'est une un bon comment dire? Une bonne approche de vouloir faire ça. C'est juste, qu'en effet, heu, c cet aspect modération, peut-être des fois, tu vas te rendre compte: «OK il y a aussi il a aussi son espace, il a aussi sa place», heu, soit, heu, lui, heu, il va développer cette faculté-là en te fréquentant et en te connaissant davantage, tu vois, et lui-même il va commencer à le faire peut-être, à un moment donné? Il y a ça aussi, un un côté mimétisme qui se fait, mais c'est sûr que, hem, il y a il a besoin de connaître le les règles du jeu, de cette approche, pour pouvoir, heu, heu, jouer à ce jeu avec toi. Tu vois ce que je veux dire?
Mmh mh. Oui, parce que j'ai pas du tout envie de phagocyter la conversation pour autant. J'ai pas envie du tout, de lui dire: «J'ai raison et toi, tu as tort», ou alors, heu heu, heu: «L'autre voie c c c'est celle que je te donne et c'est la bonne», parce que, quelque part là là je l'écrase, je l'empêche de de de d'ouvrir ses bras et je l'empêche de respirer quelque part, donc, heu, c c'est ça qui m'ennuie et c'est pour ça que j'ai j'ai l'impression de pas lui donner suffisamment peut-être de de place à ce niveau-là, c qu c ce qui est pas du tout le cas dans la vie en général, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Heu, je je je reviens avec l'histoire de ce papier peint, heu, quand il va falloir faire des choix, heu, heu, le le le plaisir de lui faire plaisir va passer d'abord avant toute chose, tu vois?
Ouais. Mmh. Mmh mh. Mais oui, je vois, je vois tout à fait, après c'est c'est une ça part d'une bonne intention. Après ça ça empêche pas de aussi dire ton avis, heu et puis à la fin, de lui de lui laisser décider, tu vois? T tu peux aussi très bien, heu être dans ta logique et rester authentique par rapport à ta logique, mais après de dire: «OK, de toute manière même si on en discute, je vais donner mon avis, mais au moins, je le laisse décider parce que j'ai c'était mon intention initiale initiale», tu vois?
Donc, quelque part c'est c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est c'est faire une pause dans ma tête et et et et prendre ce qu'il me donne et heu et m'habituer peut-être un petit peu plus, heu, chaque jour à à prendre ce qu'il me dit comme, heu, comme étant ce que je dois entendre et et et ne pas renchérir peut-être?
Alors, à mon avis, heu, c l'approche elle est pas aussi tranchée que ça. Parce que, heu, y a un degré de, heu, je pense de oui, il y a clairement un degré de compréhension par rapport à ça, c'est que, heu, si, dans une discussion, tu es pas sûr d'avoir compris ce qu'il veut dire, que tu as pas complètement saisi, c'est normal que tu demandes une clarification. C'est juste que lorsque tu as saisi et que le message est clair et qu'il est suffisamment évident pour que, heu, ce ce soit évident qu'il y ait pas besoin d'en discuter, heu, dans ce cas-là, oui, heu, c'est c'est à toi après de voir, heu, si tu souhaites, heu, tu vois, heu, en discuter plus ou, heu, terminer le point et heu, tu vois? C'est un peu un un un réglage en fait, il faut trouver un peu un équilibre. Dans tous les cas le la communication et la compréhension, c'est le la vérité, la compréhension, heu, à partir du moment où tu r réalises que toi, tu es pas compris ou que peut-être, tu as pas compris ce qu'il dit, le fait que tu, heu, que tu approfondisses, c'est normal. C'est juste après, si tu le fais un peu trop et que ça devient une tendance, une habitude et que tu te rends compte que, son avis est un peu dilué, son opinion, et le diluée par par tes propos, oui c'est là où en fait, heu, tu dois trouver ce réglage dire: «OK, là, ça suffit, heu j'en ai suffisamment rajouté», après c'est c'est un peu, heu
Mmh. Oui. <chuckles>
tu vois?
Ouais, ah oui, j je pense qu'il faut que je règle mes curseurs. Ça serait bien que je règle mes curseurs, quelque part. Je te remercie en tout cas d'avoir d'avoir, heu, d'avoir su, heu, m'écouter pendant quelques minutes, ça m'a fait beaucoup de bien et ça a débroussaillé un petit peu cette jungle, <chuckles> ça fait <inhales> ça fait du bien, <chuckles> je te remercie beaucoup.
Bah, écoute avec plaisir, hein <chuckles> il y a pas vraiment de problème, uniquement des problèmes de communication et lorsque dans un couple ça communique mieux, bah, tout va beaucoup mieux donc.